Okay.
È una cosa è una cosa allucinante, cioè pensare che uno possa possa arrivare a quello, però si vede che, vabbè, loro danno un valore a questo m tipo di messaggio che, secondo me, non so quanto potrà prendere potrà prendere s sulla gente, perché
<chuckles> Certo. Eh, eh. Ma ma g gua
sia il sia s sia il presidente sia il personaggio americano oggi, non è che poi sia u sia un personaggio così specchiatamente positivo, cioè c'è chi lo vede in un modo, c'è chi lo li lo vede in un alt
Okay, sì. Tra l'altro tra l'altro è fonte è fonte di meme infinite anche lui, diciamo. <chuckles>
È fonte di meme infinite, è divisivo è divisivo non non non non da me, nel mondo, è dell'universo, possiamo d nell'unive è divisivo nell'universo e ancora ci si attaccano per per e si mettono il berrettino come si mette lui co con sopra la scritta la scritta diciamo <chuckles> localizzata a all'Italia.
Certo. Sì. <chuckles> Certo. Eh, beh, ma penso se ho capito di che personaggio italiano stai parlando, credo che negli anni abbia dato spunto a <chuckles> a migliaia di meme. <chuckles>
Un altro co eh, uno uno uno che è stato c una grossa fonte di di meme infatti.
<chuckles> Sì, sì, sì. Di diciamo che insomma no no no non non se le fa non se li lascia mancare, non se ne lascia scappare una, ecco.
<chuckles> Ma se ne lasciano scappa ma veramente, veramen ma proprio io non lo so, ma secondo me ormai c'hanno c'hanno dei dei delle s degli staff che che studiano appunto tutte le cose per beccarle, perché ripeto ma io non lo so che come facciano, mah.
Ma viene da pensare anche magari che ehm, cioè, che alcune cose vengano, come dire, diffuse per poi, ehm, essere veramente fonte di di di successivi meme, perché che magari a scopo, che ne so, di renderlo più simpatico alla gente, non lo so, non non mhmm
Ma sì può darsi. Ma sì, più si più simpatico <chuckles> è ve
Beh insomma a chi a chi lo segue ecco diciamo, <chuckles> a chi lo segue.
chi lo segue. No certo, certo, però è abbastanza abbastanza c'è da domandarsi, ecco perché immagino che ora dico, certi certe strutture così hanno anche dietro probabilmente de dei
Sì, sì, sì.